जी, तो कुछ समय से 1 छोटी-सी चुनौती का सामना मैं कर रही हूँ। और अ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरी जो अभी तक मेरी जो ज़िंदगी चलती आ रही है समूहों में जैसे मुझे रहने की आदत है, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्योंकि, अगर हम दोस्त बनाने की बात करते हैं। तो हम किसी नई जगह जाते हैं तो हर बार ऐसा होता है कि हमें कुछ न कुछ लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं। जो हमारे दोस्त बन जाते हैं। पर अ, मेरी ज़िन्दगी में कुछ पिछले 2 सालों में थोड़ा-सा परिवर्तन आया है। मतलब अ, कुछ साल पहले मैं अ, थोड़ा 4 साल के लिए एक जगह पर थी। फिर उसके बाद मैं 2 साल के लिए एक दूसरी जगह पर आ गई हूँ। और अ, मुझे ऐसा होता है कि नई जगह पर मैं जाऊँ तो अ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आराम से मुझे बिना किसी दिक्कत के, अपने आप ऐसे लोगों के साथ में एक अ, थोड़ा-सा मेरा अ, स मतलब रहना हो जाता है। जो लोग मेरी ही तरह सोचते हैं, जो लोग थोड़े-थोड़े मेरी ही तरह हैं, उनसे मेरी दोस्ती भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। पर अ, अभी जो मैंने देखा है कि नई जगह पर अपने जैसे लोग खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अ, जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं। जैसे-जैसे एक अडल्टहुड आते जाता है। तब अ, ऐसे महसूस होता है मुझे कि लोगों के अपने ख़ुद के दोस्त तो बन चुके हैं। और अ, नए दोस्त बनाने की बात करें। तो हमारे जो ख़ुद के मूल्य होते हैं, हमारी जो सोच होती है, उससे मेल खाने वाले दोस्तों के साथ हमें रहना होता है। नहीं तो फिर हमको ऐसा थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट सा उनके साथ महसूस होता है। और हमारा मन नहीं लगता। तो यही कुछ समय मेरे अ, समय से मेरे साथ ये समस्या होती आ रही है, कि नए समूह में मुझे अपनी जगह कैसे बनाऊँ? और मैं दूसरों से कैसे जुड़ूँ? बिना असहज महसूस किए। ये मुझे समझ नहीं आता क्योंकि अभी मैं जिन लोगों के साथ रह रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कभी-कभी कि मैं उनसे इतना अच्छे से जुड़ नहीं पाई हूँ। भले ही वो मेरे 1 साल से डेढ़ साल से भी दोस्त रहे हैं।
जी। एय अ, एक चीज़ बताइएगा मुझे कि आपने कुछ ऐसी पहल करी है या किसी से जुड़ने की कोशिश करी है? आपके जो कि अ अ, उ बगल में रहते हैं या कोई ऐसा समूह जो कि अ, जैसे महिलाओं का समूह होता है तो ऐसी कोई पहल आपने करी?
जी। जी। अ, वैसे तो अगर हम कोई नई जगह जाएँ तो हम रैंडमली तो किसी के पास ऐसे चल के जाते नहीं हैं। हमको कुछ अ, हमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटी दिखती है और सामान्यतः अगर वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे जैसे हमारी एक क्लास में हैं या फिर हमारे आस-पड़ोस में रहते हैं तो ही जाके हमारी उनसे बात हो पाती है, है ना? मतलब कुछ न कुछ अ, हमें एक अ, एक समान एक पॉइंट चाहिए जिससे अ, हम बात कर पाएँ उनके साथ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और अभी तक तो सच कहूँ तो मुझे समूह और दोस्त ढूँढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि अ, कई बार मेरे आराम से लोगों से कुछ न कुछ कारणवश बात हो ही जाती थी। वैसे ही अ, जब मैं इस जगह आई तो मेरे आस-पड़ोस के जो लोग थे वो सबसे पहले मेरे दोस्त बन गए। पर हुआ यूँ कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, हम लोग का माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। पर थोड़े-थोड़े समय बाद मुझे ऐसे ध्यान में आया कि वो लोग मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मतलब अ, मुझे फिर भी थोड़ी बहुत शांति अच्छी लगती है और अ, मुझे अ, मतलब लोगों के साथ में व्यवहार भी जैसा करना होता है वो मेरा थोड़ा अलग तरीक़ा है, मैं काफ़ी अ, उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट से देखती हूँ। और मुझे पर्सनल स्पेस की काफ़ी ज़्यादा क़ीमत है, तो मैं इंसान को अपना ख़ुद का समय और ख़ुद की इतनी स्पेस एक देती हूँ, उसमें मैं बिल्कुल मानती हूँ। पर मेरे आस-पास जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा वो ऐसे नहीं होता कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा तुम पे पूरा हक़ है कि मैं कुछ भी करूँ और तुम्हारे काम के मैं बीच में भी आऊँ तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस तरीक़े के कुछ लोग अभी मेरे दोस्त हैं और जैसे कि आपने बातों से ही सुन लिया काफ़ी अलग-अलग हमारे मूल्य हैं। तो मुझे ऐसा मुझे इतना कंफ़र्टेबल महसूस नहीं होता, इतना सहज मुझे महसूस नहीं होता उन लोगों के साथ में। पर अभी इतना समय बीत चुका है कि मैं अपना समूह बदल नहीं सकती। है ना? मतलब जिन लोग साथ मैं इतने समय से रह रही हूँ, उनको मैं छोड़ नहीं सकती, तो वो जो असहजता जो असहजता की जो भावना है वो मेरे मन में बनी रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर ठीक है, मैं उनसे उतना जुड़ नहीं पा रही हूँ तो कम से कम मैं उनके साथ में सहज महसूस करूँ ऐसा कुछ मैं करूँ। तो इसी बारे में मुझे आपसे सलाह चाहिए थी।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
देखिए, 2 चीज़ होती हैं, एक तो बातचीत में सहज बनना और एक होता है शामिल होना। आप इन दोनों में से कोई एक ऐसी चीज़ें या दोनों में सही हो, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए।
हाँ, जी, अब बातचीत तो मेरी बहुत आराम से हो जाती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं, हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, तो हमारी समस्याएँ भी काफ़ी एक जैसी हो जाती हैं कई बार, तो इस चीज़ पे बातचीत करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अब जैसे कहो कि हमें खाना-खाना जाना है तो हम लोग साथ में जाते हैं। हमें टहलने जाना है हम लोग साथ में जाते हैं, हमें क्लास में जाना है, हम लोग साथ में जाते हैं। तो इसकी वजह से कभी बातचीत के लिए अ, हमारे पास कुछ टॉपिक या समय कम नहीं पड़ता। हम बहुत समय बिताते हैं एक-दूसरे के साथ में, पर समस्या तब होती है जब मुझे उनमें शामिल होना पड़ता है। अब उनकी आदतें भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, उनकी सोच मैं जानती हूँ कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब मेरे दोस्तों को बाहर घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे रोज़-रोज़ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अ, आउटगोइंग सी हूँ मुझे अच्छा लगता है बाहर जाना, पर एक चीज़ भी होती है ना कि मुझे बजट में रहना पसंद है, मेरी बाहर जाने की चॉइसेस थोड़ी अलग हैं। मुझे अ, पहले मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ तो मुझे पहले देखना मैं पहले देख लेती हूँ कि मेरे पास कुछ काम तो नहीं पड़ा है, मैं गैर-ज़िम्मेदार तो नहीं हो रही हूँ बाहर जाके। तो ये सब सोचने ये मैं इस तरीके से एक इंसान हूँ और मैं जिन लोगों के साथ में रहती हूँ, वो लोग काफ़ी स्पॉन्टेनियस हैं कि वो बोलेंगे "अरे, जो होगा बाद में देख लेंगे ना। हमारा काम अगर होगा हमारे पास तो हम लोग वो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा इधर-उधर हो गया तो चलता है।" पर मैं फिर ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने लगती हूँ, थोड़ी ओवरथिंक करने लगती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी आदत की वजह से मैं उनमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो पाती। अब मेरे जैसे भी 1-2 इंसान मैंने इसी समूह में देखे हैं, पर उनका ऐसा होता है कि वो अपनी इन भावनाओं को पूरी तरह से दबा देते हैं और इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करते। तो अगर वो बात भी नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या वो सच में ऐसा महसूस करते हैं, और हाल ही में एक किस्सा हुआ है हमारे साथ। मतलब हम लोग पहले 5 लड़कियाँ हम लोग साथ में रहते थे बाकी लड़कों का वग़ैरह ग्रुप हमारे साथ अलग से था। पर हम एक हॉस्टल में रहते हैं तो हम 5 लड़कियाँ साथ में रहती थीं। उनमें से एक ने एकदम अचानक से किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया और जब हमने थोड़ा-सा बात-वात करने की कोशिश की कि, "क्या हुआ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो? कुछ हो गया क्या? किसी चीज़ का बुरा लगा क्या?" तो उसने कहा, "नहीं, ये मुझे तुम लोगों के साथ में सहज महसूस नहीं होता, घर जैसा महसूस नहीं होता।" तो उसे तो कोई और मिल गया पर जब उसने ऐसा बोला तब मेरे दिमाग में भी वो चीज़ थी कि हाँ, सहज तो मुझे भी महसूस नहीं होता पर मैं इतने आराम से छोड़ क्यों नहीं पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे वहाँ पे जो सहजता चाहिए, वो आ नहीं पा रही है।
जी। जी। जी, जी। जी। जी। अच्छा ए एक चीज़ और बताइएगा बस, ये लास्ट सवाल है कि क्या अ, आपका लक्ष्य क्या है? दोस्त बनाना या फिर सहज महसूस करना? क्योंकि दोनों चीज़ अलग-अलग हैं। दोस्त तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कई बार सहज महसूस नहीं कर पाते, तो इस पे भी थोड़ा-सा आप सोचिए और बताइए।
जी, बिल्कुल। जी। जी, तो अगर मैं थोड़ा अ, थोड़ा, गहराई में जाके आपको बताऊँ, तो दोस्त बनाने का तो समय थोड़ा बहुत निकल चुका है अभी। और अ, मेरे ख्याल से मतलब कई बार ऐसे होता है ना अब मैं आपको बिल्कुल सच-सच बताऊँ, तो मुझे अ, जो ये इन लोगों की जो आदतें हैं, वो मुझे सच कहे तो इतनी अच्छी नहीं लगती। मतलब अ, सहजता इसीलिए नहीं आती, क्योंकि मुझे वो स्पॉन्टेनिटी अच्छी नहीं लगती, मैं एक प्लानर अ, तरीके की इंसान हूँ। मुझे प्लान करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम ऑर्डर में हो। मेरे सारे काम की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में होती है। तो अगर ऐसा लो ऐसे कोई लोग है, जो मेरे इन मूल्यों के अ, विपरीत जा रहे हैं और जो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी उनसे बनना काफ़ी मुश्किल है। है ना? तो मुझे ऐसा है कि मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए, पर अभी अ, काफ़ी समय हो चुका है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ समय बिताती हूँ। इसलिए मैं उतनी नज़दीक किसी और से हूँ भी नहीं, तो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि इस समय अगर मैं दोस्त बना के बनाने की कोशिश करूँ तो, ये तो मैं इन्हें अपनी दोस्त ही बोलती हूँ। तो मैं एक तरीके से दोस्ती मेरी हो गयी है। क्योंकि पता है कि इसके बाद भी हम लोग शायद जुड़े रहेंगे। क्योंकि हमारी यादें हैं, हमने काफ़ी समय साथ में बिताया है, पर जो असहजता है, वो मेरा लक्ष्य है उसे दूर करना। मुझे थोड़ा इनके साथ में सहज महसूस करना है और मुझे अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाना है कि लोग अलग-अलग तरीके के हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने जैसे ही लोगों के साथ में रहूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा कंट्रास्ट वाले लोगों के साथ रह के, मैं अपने आप को भी थोड़ा बेहतर इंसान बना सकती हूँ। मेरी ख़ामियों को भी मैं सुधार सकती हूँ।
जी। जी। जी, जी। जी। जी, जी। नहीं आपको मैं अच्छे से समझ चुका हूँ और मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अ, जब भी आप किसी ग्रुप में जा रही हैं या फ़िर अ, आप किसी के साथ जा रही हैं समूह में ज है आप और उनको स कुछ ऐसे काम करना चालू करिए क्योंकि उनको एनालाइज़ करना चालू करिए। संक्षिप्त में शुरुआत करिए धीरे-धीरे चालू करिए और उनसे सवाल पूछिए। क्योंकि क्या है जब आप किसी को समझने लग जाते हैं ना, तो आप तब उनके साथ घुल-मिलते हैं। तो पहला तो आप उनसे बात करिए उनको समझने की कोशिश करिए कि वो कैसे हैं? जैसे ही आप जिस उसको समझना चालू कर दोगे न, आपके सवाल भी और आपकी बातें भी जो है उनसे मेल खाने लग जाएँगी। आप उनको स आप उनसे जो है धीरे-धीरे व वो आप पे भरोसा करने लगेंगे और आ आप भी उन पे भरोसा करने लगेंगी। तो आप ये चाहे ग्रुप लीजिए चाहे एक सिंगल लीजिए ये दोनों के लिए ही ग्रुप सुझाव रहेगा मेरा कि आप जिसके साथ भी अपना अ, जुड़ाव चाहती हैं उसके साथ आप पहले आराम से बात करिए समझने की कोशिश करिए वो आपको समझेंगे और उनसे चीज़ें अपनी साझा करिए। आपकी मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा मैं पढ़ती कैसे हूँ? मैं क्या करती हूँ ये? तो जब आप ये सब चीज़ें उनसे साझा करेंगे तो वो भी कुछ न कुछ साझा करेंगी और तब आपको लगेगा नहीं यार हम दोनों तो सेम है। और तब आप धीरे-धीरे क्या होगा कि आपकी उप उपस्थिति जो होगी वो धीरे-धीरे आपकी वो इ इम्पोर्टेंस जो है उस बंदे को भी लगेगा।
जी। अ, जी।
अ, सायमलटेनीयस्ली आपको भी लगेगा नहीं भाई ये चीज़ें जो है ये जो बोल रहा है बंदा ये तो अ, गया अ, जो मेरी अ, फ्रेंड है वो बोल रही है या ये ग्रुप वाले जो बोल रहे हैं ये तो सब मेरी तरह है तभी तो मैं इनके साथ जुड़ाव महसूस कर रही हूँ। और इनके साथ धीरे-धीरे जुड़ते-जुड़ते आपका ऐसा रहेगा कि कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप इनके साथ में ही घुल-मिल गई हो, और धीरे-धीरे क्या होगा, कि आप उनके बारे में जानने च लग जाओगी और धीरे आपका क्या होगा कि वो चीज़ें जो हैं आपके मन से डर बिल्कुल हट जाएगा। आप उनसे उनपे भरोसा करने लगोगे और आप उनसे कुछ भी चीज़ें शेयर करने या एडवाइस लेने का काम कर लोगी और अ, ये आप कहीं और भी जाते हैं या क्योंकि आप समझ सकती हैं कि अम, आप जॉब कर रही हैं या जैसा भी है। कॉलेज चेंज करना होता है तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारे जो हैं वो ग्रुप चेंज हो रहे होते हैं, या स्कूल का ग्रुप होता है, एक आपका घर का ग्रुप होता है, एक आपका ऑफ़िस का ग्रुप होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ देखिए, ग्रुप बनाना और ग्रुप में बात करने का एक ही अ, संक्षिप्त तरीका है, कि पहले घुल मिलिए और बात करिए और उसके बाद उनको समझिए, अपना चीज़ें समझाना चालू करिए। और उनको अपनी सीमाएँ भी बता दीजिए और उनकी सीमाएँ भी समझिए कि भैया, मैं इ इस बंदे की क्या सीमाएँ हैं। कौन किसको गलत ज़्यादा बोल सकते हैं, किसके साथ हँसी-मज़ाक कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप ये करते रहोगे, मुझे बिल्कुल मैं भरोसा कर सकता हूँ आप पे, आप जो हैं वो आपकी म जो अ, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, वो सब आपकी जो है, वो सही हो जाएगी और आप आराम से जो हैं सब ग्रुप में घुल-मिल सकते हैं या दोस्त बना सकते हैं।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में आई है कि शायद मैं इतनी बंद हो गई थी खुद में, कि मैंने अपने दोस्तों को जानने की कोशिश नहीं की। तो आपकी सलाह मुझे बिल्कुल अ, काम आएगी मुझे यकीन है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सीमाएँ, उनकी सीमाएँ बिल्कुल स्पष्ट करूँ, उनसे बात करूँ, उन्हें जानने की कोशिश करूँ और थोड़ा जुड़ाव लाने की कोशिश करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुना और इतनी अच्छी सलाह आपने दी।
जी, जी धन्यवाद आपको भी।